あの無駄遣いって、もうやっちゃいけないって分かってるんですけども、どうしてもこう、誘惑に負けるものがあって。で、私の場合はチョコレートなんですね。でもはい。ね、でも最近はあの、チョコもすごく高くなっちゃって、だからこう買い控えなきゃなあの物価が上がっちゃって、あの買い控えなきゃなと思ってるんすけど、どうしても負けちゃうので、<inhales> うーん、なんかもし、あのいいアイディアがあったら伺いたいなとは思っているんですけれども。
はい。 ああ、チョコレート、美味しいですよね。 はい。 うん。 ああ、もちろんです。え、チョコレートはその、ひどれぐらいの頻度で今食べてらっしゃるんですか？
いやもうなんか脳に栄養が足りないなと思うと、あのご飯を食べるんじゃなくてチョコレートにいっちゃうので。
はい。 ああ、そうなんですね。じゃあ毎日とか、そういう頻度で。
はい。 そうそうなんです。初めのうちはあのあの去年かな？去年ぐらいにあのなんかネットの記事で、えっと毎日5グラムずつ、あの朝昼晩、あのチョコ摂ると、あの健康になりますよ、みたいな。ほんとかよって思うようなあの記事を見て、あの丁度、あのカカオ70%以上のものがいいっていうのを書いていたので、あああ「あるじゃんそういうチョコいっぱい」みたいな感じで、あのそういうまあね、健康にいいっていう記事を大義名分にして、あの朝昼晩食べてたんですけれども、なんか体重どんどん増えてくし、あんまり健康になってく気がしないなと思ったので。
うん。 はい。 はい。 うん。 はい。 はい。<laughs> はい。 はい。 はい。 うん。 はい。 <laughs> そうなんですね。えそ
はい、あと去年から結構チョコって上がり始めましたよね、カカオぐ製品。
ああ、価格がですか？ああ、そうなんですね。
はい、あの、カカオとか、くあ、そう、コーヒー系もそうですけど、そういうなんか輸入物が、ね、普通円だ円安になると、輸入物って、ね、あの、安くなるはずなんですけれども、あの、色んな物の、ううん、ね、輸送費とか上がってるせいか、どんどんどんどん、あの、チョコの値段が上がっちゃって、今だから、一昨年とかの倍じゃないの。
うん。 うん。 うーん。 うん。 ああ、そうなん。 あ、そんなに上がってるんですね。ああ。
はい、かなり上がってます。食べない方は多分あんまり気づかないと思うんですけど。
はい。そうだったんですか。それは何かちょっと控えたい気持ちも分かります。<chuckles> はい。
ですよね。だからスーパーとかだともうなんか、あの、適当なチョコだと、あのあの、こう、あの、粒粒になってるやつとかですね、あれだと100円ぐらいで買えたのに、今ひゃくえんで買えるチョコなんてたぶんない。
はい。 うん。 ああ、ほんとですか。わ、それはちょっと高いですね。うん。うん。
はい。 ね。でも、私の脳はあのあの疲れたご褒美ご褒美ご褒美っていう、あの、躾けがなってない脳なので。
<laughs> はい。
うん、もうなんか、こう、仕事をやったら、あの、なんかチョコチョコを探し始めるんですよね、脳がね。うーん。
ああ、じゃもう、ぐその、疲れたイコールチョコレート食べるみたいなのが、結びついてるってことですか？
そうそうそう。はい。いや、前にもちょっとね、チョコが高いから、もうこれはチョコ菓子でごまかすしかないかなと思って。あの、色んなチョコの菓子ありますよね、ポッキーとか、えっと、あの、えっと、チョコチョコパイとかなんかそういうこう、かかかけてるだけのやつはい。
うーん。 はい。 はい。 ああ。 ありううん。 ありますね。
はい、それでごまかそうかなと思ったんですけど、なんかあの量は増えるし太るしみたいな、ダブルパンチみたいな感じになっちゃって。
はい。 <chuckles> そうですよね、なんかそういうお菓子に使われてるチョコレートって、ハイカカオとかではないですもんね。
はい。 そうなんです。ま、ハイカカオのものもあるんでしょうけど、それはもう本当にバカ高くなっちゃうので。
うん。 うん。 いや、そうですよね、ハイカカオは特に高いですもんね。
ね。 ねえ。もともと高かったのが、だからハイカカオなんて今、三倍ぐらい？になってんのかな、うん。
うん。 ああ、そんなにですか。
そうなんですよ。
うわ、それは高いですね、うんうん。
ね、だから私も頑張ってコンビニに寄って、あ前前は買うこともあったんですけれども。もうコンビニではこう、商品チェックだけして「新しい商品出てるかな？」みたいな。
はい。 ああああ。新商品チェック、はい。
そうそうそう。で、あの、「コスパが良さそうなないかな」って探して、で、あのスーパーに行って買う、みたいな形にしてるんですけれども。
うん。 はい。
でもこれって、ね、あの、場所が違うと割と誘惑に負けてることには変わりないので。うーんううん。
<chuckles> ああ、そうなんですね。ちなみになんですけど、さっきあの、そのハイカカオのチョコ5グラムずつ食べるといいっておっしゃってたと思うんですけど、そのグラム数みたいなのはあの守ってらっしゃるんですか？
はい。 はい、そうですそうです。はい。 守ってないですね。あの、5グラムずつを、そのひあの、あ、去年、ん一昨年、去年かな？食べてた時にもあの、かんあ間食でチョコは食べてたので、なんかあの15グラム以上食べてんなあたし、と思って思ってたんですけれども。はい、でも、まあ、でも健康にいいって言うし、血流良くなるって言うしみたいな。<chuckles>
<chuckles> はい。 はい。 はい。 <chuckles> そうなんですね。 ああ。<giggles> 確かにハイカカオとか健康にいいとは言いますけどね。やっぱ食べす食べ過ぎというか、量によるんでしょうね何事も。うーん。なんかカカオの量を減らしたいなとかっていうのは思われてるんですか？
ね。 だと思います。うん。 はい、あのなんなんとかこう脳がチョコを求めるのを止めたいんですよね。こう、なんかだ代替ってあるじゃないですか、こうなんかもうちょっと安いもの、えっとチョコと似たもので、な何かないかなと思ってるんですけど、チョコと似たものってみんな甘いんですよね。<chuckles>
うん。 ああ。 はい。 うーん。 そうですよね、チョコレートがまあ、ちょっと甘いですもんね。何がいいんでしょうね。うん。
うん。 さすがにちょっとおしゃぶり昆布とかでは騙されてくれないと思うので。
<chuckles> チョコレートとは真逆。<chuckles>
色は似てるけどねそうそうそう、色は似てるけどね、みたいな。
色 <chuckles> そうですね。なんか食べ物とかで、こう疲労軽減みたいなのをしたいって思われてるんですか？
そうですね、てかあの、たあの他に疲労を軽減する方法もなくはないんですけれども、ずそれは結構時間がかかるんですよ。こうゆっくりこう、あの目を休めて、ね、音楽をゆったり聴くとか、あの、ま、ちょっと昼寝をするとか、なんかいろいろ手はあるっちゃあるんですけれども。あのちょっと仕事の最中にそれはしたくないので、こう1回はい、私は集中力が途切れるともうなんか、もっかいこう集中力を取り戻すのにすごい時間かかるタイプなんですよね。
うん。 はい。 ああ。 うん。 うん。 はい。 ああ。 ああ、そうなんですね。そっか、確かにチョコレートであれば、食べながら仕事とかもできますもんね。
うんうん。 そうなんです。だから脳にこう「糖分を補給したんだからお前やれよ」みなみたいな、こうね、あの飴と鞭じゃないですけど、ほんとに
<chuckles> いいわはいはい。<chuckles> そうですね、そういう理由付けも脳にできちゃいますもんね。ああ。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
ああ。<chuckles> そうですね。そっか。確かに運動とか、うーん、ちょっと体動かすとかでも、うーん、時間かかりますもんね。ながらではできないですもんね。
そうですね。 あの 座りっぱなしなので、かなりふストレッチとかは、まあ、合間合間にはしていると思うんですけれども。ああ、やっぱり、なんて言うんですかね、こう、ごご褒美がないと働けないっていうふうに、こう脳をうっかりししつけちゃったので、それがまずかったんですかね。
はい。 ああ、そう。もしかしたら、まあ、そうかもしれないですけど、でもやっぱりご褒美って大事ですよね。こう日々働くはい、上で。うーん。それが力になってくれたりするのもすごくわかるので。
うん。 うーん。 ありますよね。 ねえ、もうチョコとかが手作りできればいいんだけど、さすがにチョコの手作りは無理だ。<chuckles>
うーん。 <chuckles> そうですね、またそれも時間がうーん。かかっちゃったりするので。
で うーん。
そうですね、例えばなんですけど、そのチョコを、あの、食べる回数は減らさずとも、量を少しにしてみる、1回1回の
ああ。
っていうのはどうでしょうか？
今のチョコって結構、あの1個1個ね、個包装になってるかこう、くく区切られちゃってるじゃないですか、だから、あれがだから、ま、あの1回の量だっていうふうに思っちゃって、あれより少なくするとどうだろう、半分に割るとかってことですか？
はい。 うん。 ああ、そうです。
それで満足するかな、ま、あの1個の量がわかんなければ多分できると思うんですけれども、もうもう視覚でもう1個の量はあれぐらいだって見ちゃってますからね、できるかな？
はい。 ああ。 なかなか難しいですかね。もうすでにいっこの量がわかってる状態で、それを食べて満足できるのはちょっと難しい。ああ。
そうですね。 そうですね。か、こうダークチョコレートを自力で買ってきて、こう、あの自分でこう溶かして、こうなんかあのシリコンの型なんかに入れちゃって、こう、粒の粒の小っちゃいやつを作っておくとか、そんな感じですかね？
はい。 はい。 ああ、そうですね。自分で小さいチョコレートを作るっていう方法ですね。
うん。 ああ、チョコって面倒くさいんだよね、確かテンパリングとか。あのバレンタインの時しかやったことないから、もう思い出せないんですけど。<scoffs>
うんうん。 いや、そうですね。うん。なんか溶かして固める以外にもなんかあるんですかね。
うん。 あれですか、めめめめちゃくちゃ難しかったですよ。で、な生クリーム入れるとかだったかな。違ったかな？うん。
ああ、そう。 そうなんですね。それはなかなかまた大変になっちゃいますね。
そうですね、ちょっとなんか
うん。
なんか、もう作ってる間に多分、「食べちゃおうよ」っていう誘惑に負けそうな気がします。<laughs>
<chuckles> そうですね。あと例えばなんですけど、最近なんかあのコンビニとかで見かけるあのチョコレート風味のお豆腐みたいなスイスイーツというか、ものがはい。あの、ありまして、なんかそういうものに代替してみるとか。
あ、そんなのあるんですか？へえ。 ああ、チョコチョコの味はするけど、健康的な方のものにってことですね。あ、はい。
うん。 あ、そうです。よりこうタンパク質が摂れるような。うん。
ああ、ありますね、チョコのプロテインバーとか。
あ、そうですそうです。結構あのあ、そうですそうです。ちょっとチョコプラスタンパク質を摂って、こう、よりこう健康的な代替フードっていうのが、コンビニにちょこちょこ売ってたりするので。
うーん。チョコドリンクとか、うん。 ああ。 そうですね、あんまり、えっと、バーとかだとちょっとあれかもしんないけど、うーんと、チョコのウエハースとかは見た覚えがあるような気がするので、あとプロテインドリンクか。ちょっとプロテインドリンクとかね、あの、試してみようかなと思います。それでね、脳が騙されて満足してくれるかもしれないし、満足できなくてもお腹いっぱいになるかもしんないし
うん。 はい。 そうですね。 うん。 <chuckles> そうですね。うん。是非ちょっと、もしお腹いっぱいになったら、もう食べなくていいやってなるかもしれないですしね。
うん。 そうそう、あのあの、別の眠気っていう敵が襲ってくる可能性がありますが、まあ、それはそれでね、対応できるので。うん。うん。ちょっとね、チョコの消費は減らしたいので、ちょっとやってみますね。はい。じゃ
<laughs> うんうん。 うん。 そうですね。うん、もしそれでチョコのしょ消費が減らせれば嬉しいですね。うん。うんうん。うん。
そうですね、無駄遣いも減るし。ちょっといいアドバイスありがとうございました。試してみたいと思います。
はい、ぜひ試してみてください。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
ありがありがとうございました。